Ừm, ý của bạn là tức là bây giờ mua một cái căn nhà mà nó không đúng với nhu cầu của mình, nhưng mà nó phù hợp với cầu, ờ, cho thuê, đúng không? Ừm, cái cách này thì cũng hay đấy, ừ, mình nghĩ là nó cũng là một cái cách khá là, ừm, được tại vì là dù sao thì ví dụ như là những cái bất động sản khác nó mà tăng thì đồng thời là cái tài sản mà mình đã có nó cũng tăng, đúng không? Ừm. Nên là chắc là mình sẽ phải tìm hiểu thêm tại vì mình cũng không chắc là bây giờ có cái bất động sản nào mà nó lại phù hợp với cái tài chính của mình hay không ấy, nên là cái này chắc mình cũng phải tìm hiểu. Nhưng mà cũng cảm ơn bạn vì là đưa ra một cái gợi ý cũng rất là hay này nha.
Chính xác. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi đó, cái việc mà đầu tư theo kiểu mà bạn, à, nhanh chóng mà có có lợi nhuận thì chỉ có bất động sản, hoặc là vàng, ừm, là bạn có thể cầm chắc trong tay. Tất nhiên là bạn cũng phải có kiến thức, nhưng mà ví dụ nhà cấp 2, cấp 3 thôi và những cái khu vực, ờ, các cái tỉnh lân cận ấy, chứ không có cần ở trung tâm thành phố thì có rất là nhiều cái cái nhà nó nhỏ và nhà thì nhà đất thì lúc nào cũng tăng giá. Và, ờ, bạn có bao giờ nghĩ đến những cái đầu tư theo, ơ, ưm, kiểu, kh khác như là đầu tư vào tiền ảo, hay tiền đô này chưa, ơ, này kia chưa? <laughs>
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừ, mình đang sợ đây, tại vì là cũng nghe là nhiều người họ họ thắng lớn khi mà họ đầu tư vào tiền ảo lắm nha. Nhưng mà nói thật là vợ chồng mình thì, kiểu, công chức bình thường, xong là cũng hơi bị lo do là, kiểu, cũng không có kiến thức ấy, sợ là làm theo người ta rồi đến lúc mất thì lại không biết kêu ai, với lại, kiểu, cũng cũng không có kiến thức nên cũng không có cái sự tự tin ấy. Ờ, nếu như mà bây giờ mà mình tự tìm hiểu thì mình cũng thấy là mình, kiểu, vẫn còn non và, kiểu, không dám đầu tư nhiều, nên là chắc là mình sẽ chia nhỏ ra nhỉ, kiểu như là tham gia cái này một ít cái kia một ít thì chắc là sẽ hộp hợp hơn nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Thì thì mình có kiến thức và cái việc mà, ừm, cảm nhận thấy nãy giờ bạn chia sẻ thì bạn có mục tiêu rất là